あ、そうなんだ。
時もありますね。
あ、同室にこう、人がいてもあんまり関係なし、みたいな感じなんですね。うん、ふん、うん。
そうですね、もう、あの、どうぞ寝てくださいみたいな感じで。
<laughs> じゃあ、もうそれは習慣になっちゃってますね。
それは、すありますね。
うーん。や、じゃあ、その習慣になってるスタイルを崩すのはなかなか難しいと思うんで。うーん。でも翌日にこう、こう、起きるのはやっぱり辛いですか？朝。
いや、そこがそうでもなくて
あ、そうなんですね。
うーん、何か大丈夫な時は、全然大丈夫ですけど、やはりこう、あまりにもその時間が長すぎて、ちょっとガタが来てたりすると、ちょっと日中に、なんかあの、ねむる寝るつもりがないけど、仮眠してしまったり
ああ、こう、寝る寝る時間が遅くなって、ま、例えば、睡眠4時間しか取れないとすると、その次の日の昼に、もう睡魔が襲ってくるみたいな感じになるんですかね？
そうなんです。つい先程もそうでして
ああ。うお。
あ、つい先ほどもちょっと、なんか、少し休んでるぐらいの気持ちだったのに「あれ、寝てた」みたいな